Heu, oui, beh, j'ai des collègues avec qui j'allais boire, heu, des coups, heu, ben, en tête-à-tête, qui me parlaient de leurs, heu, histoires, heu, <chuckles> de couple, d'enfants, de famille, de tout bah, oui, oui, heu, qui se confiaient et heu, qu'on on se voyait régulièrement, on en reparlait au café, enfin, voilà. C'était on avait quand même une relation un petit peu proche, et puis après, ben, heu, chacun, heu, <chuckles> chacun, heu, prend ses distances et refait, enfin, d'autres relations, heu, voilà. C'est-à-dire que di quand tu travailles plus dans la même boîte, c'est vraiment, <blows air> je sais pas. C'est c'est nouveau ces relations, je dirais depuis une dizaine d'années, c'est un peu comme ça, je trouve. C'est pff, les gens en ont pas grand-chose à faire, quoi parce qu'après, du coup, moi, j'avais l'impression que, bon, bah, quand même, on a on a quand même eu des discussions un peu intimes, on et en fait, tu reproposes, heu, des verres, des des moments et autres, et à chaque fois: «Ah mais non, je suis pas dispo, on reporte, nanana», on annule, on annule, on annule, et du coup, à force d'annuler, bon, ben, heu, il y a un moment où tu arrêtes de proposer, quoi. Voilà. C'est ça.
Mmh. Ah ouais! Ouais, ouais, OK. Mmh. Ah, c'est bizarre, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, ça doit être bizarre. Ah ouais. Oui, tu proposes plus, quoi. Ouais, ouais, bah, complètement. Ouais, ouais. Ah, c'est drôle!
Beh, c'est un peu décevant, heu, voilà. Puis, après, bon, bah, les amis qui sont loin, ben, c'est aussi, heu, c'est aussi difficile, quoi, parce que, ben, c'est toute une logistique, quand même, d'arriver à se voir.
Ah ouais, ouais, c'est Ouais, ouais. Ah oui, pour peu qu'en plus, heu, il y ait des enfants. Alors là, ça devient un un sport, heu, de se retrouver, quoi.
Voilà. Oui. C'est ça. Puis bon, j'ai aussi des amis, heu, de de de d'une précédente ville où je vivais, qui ont des agendas, mais heu, c'est c'est tous leurs week-end sont sont déjà planifiés, mais heu, 6 à 12 mois à l'avance, quoi, et c'est un enfer, parce que tu dis: «Hé, on se ferait pas, heu» là, on s'était dit: «Ah, à l'automne, on se ferait pas un spa, un week-end?» et là: «Ah, mais non, mais moi, heu, de toute façon, là, jusqu'à fin janvier, heu, j'ai aucune dispo».
Ah, ouais. Oh, bah, oui. Ah, non, mais Non, non, mais tellement. <chuckles> Mmh! Ouais, ouais mais ah non, mais non, mais c'est là, je je viens de déménager et donc heu, heu, s s on avait calé, mais en mai, donc là, j'ai emménagé début septembre. On avait calé en mai, que ce week-end, le week-end dernier, elles venaient bruncher une un gros groupe de mes potes, et quand j'ai dit ça à mon copain, donc une semaine avant, je dis: «Ah, au fait, tu te rappelles, il y a le brunch machin, nanana», il me dit: «Mais tu peux pas le décaler? Je suis fatigué et tout.» Je dis: «Mais tu te rends pas compte que ça fait 4 mois qu'on a calé la date? Je peux pas du tout annuler, en fait». Enfin, je ne peux pas du tout décaler, je peux pas, parce qu'on ne parce qu'avec nos plannings et tout, mais c'était mission impossible de caler un truc, quoi.
Ah, d'accord! <laughs> Bah, oui, oui.